Heu, je viens vers toi, aujourd'hui, parce que, hem, en fait, je je j'ai remarqué que j'avais perdu, heu, confiance en moi, depuis quelque temps. Heu, si tu veux, pour une petite remise en contexte, heu, il y a, heu, 1 an, je me suis, heu heu, séparée. Ça a été, heu, très compliqué, même si, avec du recul, hem, cette séparation a été nécessaire pour, heu, pour mon bien-être mental. Mais, heu, ça a, en fait, réveillé des petits trucs qui se sont passés, heu heu, pendant cette relation. À savoir que j'étais avec quelqu'un qui était, hem, assez dur, qui me rabaissait, heu heu, beaucoup et puis, qui a fait des choses qui étaient, heu, un peu, heu heu, un peu un peu compliquées en envers moi et heu, depuis, en fait, heu, je j je me rends compte que j'ai vraiment, hem bah, j'ai un peu perdu, heu, confiance en en moi, en mes en mes capacités, heu, enfin, que ce soit, heu, voilà, que ce soit de la confiance physique ou, heu, ou, heu, au niveau de ce que je de ce que je peux faire. Donc, hem, je je je j'aimerais te parler aujourd'hui pour savoir si, éventuellement, heu, bah, tu aurais quelque chose pour m'aider à à, peut-être, heu heu, retrouver cette confiance en moi et pas, heu, en fait, me laisser m'enfoncer dans, heu, dans ce qui a pu être dit et fait, heu, pendant le temps où j'étais avec cette personne.
Oui, bien sûr. Bah, j'entends ce que tu dis. Merci de merci de partager ça avec moi. C'est qu c'est des choses assez intimes et je te remercie de de me faire confiance. Je suis désolée que tu aies traversée une, heu, une rupture difficile et que que la reconstruction, aujourd'hui, heu heu, prenne du temps et que, heu, t en fait, si je comprends bien, tu as un petit peu l'impression de faire marche arrière dans cette reconstruction parce que tu réalises, heu heu, que ça a eu plus d'impact que ce que tu pensais sur toi, quoi?
Et c'est et c'est exactement ça. Là, tu as mis exactement les les termes que j'arrivais pas, c'est que je pensais que ça allait aller, à la fin. Heu, j'ai eu une petite phase, tu sais, où ça allait et en fait, je me rends compte que, hem, ça m'a, heu, bah, ça m'a un peu ça m'a un peu détruit et que, depuis, je je je galère à à revenir un petit peu, heu, comme j'étais avant.
Bon, bah, déjà, c'est tout à fait normal de ressentir ça. Quand on a une phase de rupture, heu heu et qu'on a eu une relation, heu, qui peut être un peu compliquée, comme tu le dis, avec des comportements, heu heu, bon, on va le dire, comme tu l'as exprimé, un peu toxiques. Hem, bah, en fait, tu vas avoir la phase de rupture classique qui va être difficile émotionnellement. Heu, le manque, heu, la perte, tout ce qu'on veut. Heu, la phase de reconstruction normale après une phase de rupture et sauf que là, il y a un contrecoup parce que c'était pas une relation, heu heu, classique. C'est-à-dire qu'il y a pas que la perte de la personne, la perte de la relation, mais il y a aussi la perte de la partie de toi qui a été abîmée pendant cette relation et heu et du coup, c'est normal que ça ait mis du temps à émerger et que que tu le réalises aujourd'hui et que les choses remontent petit à petit. Parce que, comme maintenant enfin, je pense, hein, tu me rediras mais comme tu as dû passer l'étape de la de la rupture émotionnelle, juste de la la rupture amoureuse et ben, c'est comme si ton système était en sécurité par rapport à ça. J'imagine qu'il y a plus trop de risques, heu, que tu retournes avec cette personne ou que que tu vois, tu comme tu disais, en fait, tu as fait le travail nécessaire de recul, de, heu, cette, heu, rupture était nécessaire
Mmh. Mmh mh. Mmh. Ouais. Mmh mh. Non. Mmh mh.
et maintenant que tu en es là, bah, ton esprit, il est assez en sécurité et assez en confiance pour aller explorer un petit peu, heu, ce que ça a causé sur toi, cette relation, plutôt que de regarder ce que cette rupture a causé. Tu vois ce que je veux dire?
Mmh. Ouais! Oui, oui, complètement. Mais, c'est ça, en fait. Là, du coup, je fais le point sur tout ce qui, heu, tout ce qui est ressorti et puis, pourquoi, en fait, heu, beh, je me rends compte que je me rends, je me je j'étais pas bien pendant la relation et heu, sauf que, hem, là, je me dis quand quand quelqu'un, tu sais, te, hem, te te te rabaisse, heu, quasi, heu, continuellement. En fait, j'ai été mise sur un piédestal au début et puis, après, je sais pas, heu, si ce qui enfin, ce qu'il s'est passé, mais je pense que c'était une forme une forme d'emprise, hein. Mais, tu sais, toujours être, heu, être dans le reproche, être dans des accusations, même même pour des trucs bêtes, tu vois? Et là, maintenant, je me dis: «Mais, tiens, mais, peut-être, qu'en fait, heu, effectivement, j'ai fait quelque chose qui n'allait pas ou, effectivement, peut-être que, heu, bah, je suis pas capable de faire cetairnes certaines choses que physiquement, heu, bah, ça va pas et qu'il y a des trucs à changer» et heu et c'est vrai que ça me fait un peu, heu heu, ruminer et que je je alors, je fais pas marche arrière, mais, par contre, là, ça fait quelques mois que je suis en en sur place et que, hem, du coup, ça provoque carrément le fait que je je veuille pas me relancer dans une autre relation parce que je me dis, heu, autant on va revoir des choses, heu, pas pas bien et puis, que tant que moi, que je suis pas bien dans dans ma tête, ça va être compliqué aussi, tu vois?
Mmh mh. Mmh. <chuckles> Bien sûr. Ouais. OK, ouais. Je suis vraiment désolée que tu aies eu à traverser tout ça et que qu'on ait remis en en question tes compétences, tes capacités, heu, avec une sorte d'emprise en plus, heu, où il y a eu, heu, a priori, du coup, de la manipulation. On a essayé de te faire sentir bien, puis, en plus, on derrière, on t'a rabaissée. Je suis vraiment désolée que que tu aies traversée ça. Hem, est-ce que est-ce qu'aujourd'hui la phase que tu traverses, heu heu non, plutôt, est-ce qu'il y a des personnes que tu as connu avant cette relation avec qui tu te sentais bien et en confiance, que tu fréquentes encore aujourd'hui?
Mmh mh. Ouais, c'est ç Ouais. Ah oui et bah, en fait, j'ai le même cercle d'amis. Donc, hem, donc, pour ça, heu, voilà, pour ça, c'est, heu, c'est je sais qu'ils sont là. Il y a il y a aucun problème et puis, heu et puis, en plus, ils savaient pas, tu sais, tout ce qui se passait, heu, pendant pendant la relation. Donc, heu, co c'est vrai que, quand je leur ai expliqué et qu'ils m'ont ils ils m'ont vue vraiment, parce que, c'est pareil, je j il m'avait un peu éloignée de tout ça. Heu, quand, après, ils m'ont revu, ils s ils s effectivement, ils m'ont dit: «Bon, il y a un truc qui que qui qui s'est qui s'est brisé, en fait, en toi». Donc, heu, à côté de ça, ils sont super, heu, motivants, encourageants. Ils me laissent jamais toute seule. Donc, heu, tu sais, ils sont ils sont hyper, voilà, ils sont hyper présents, je peux leur parler. Donc, c'est vrai que ça, ça fait du bien.
OK, super! Oui, ils sont présents, ouais. Donc, là, en fait, ce que tu cherches plutôt, c'est de de comprendre, au niveau de ton système à toi, sans avoir de soutien extérieur, comment tu pourrais un petit peu compenser cette, heu heu, ce ce plat auquel tu fais face, quoi? Le fait de stagner un petit peu. Tu as le soutien autour de toi. Tu as des gens qui reconnaissent que tu as vécu des choses difficiles, heu, toi, tu le tu le reconnais aussi, aujourd'hui. Maintenant, tu voudrais comprendre comment dépasser ça et reprendre confiance en toi.
Mmh. Ouais, c'est c'est exactement ça parce que tu sais qu'on qu'on me dise, heu heu, voilà, des choses: «Mais non, t'inquiète, tu es comme ça et tout». C'est bien mais c'est juste que moi, j'arrive pas à me j'arrive pas à me l'intégrer pour me dire qu'effectivement, heu, je su je suis pas tout ce qui a été dit, heu heu, pendant cette relation et que, heu, je je je je j je peux avoir confiance en en moi, en mes capacités, en mon physique, heu, tu vois, des juste que, en fait, j'arrive pas à me à me l'ancrer, ça, que j'ai le droit d'avancer finalement.
OK, je vois et heu, est-ce que alors ça va peut-être te paraître un petit peu bateau comme solution mais est-ce que tu as déjà essayé alors là, on va parler plutôt de la confiance, heu, en ses capacités, en ce qu'on a déjà réalisé dans sa vie et cetera. Est-ce que tu as déjà essayé de poser sur le papier, heu, toutes tes réussites et de voir au sens large? Heu, ça peut être, heu, je sais pas, un un diplôme, une promotion, heu heu, un déménagement, heu, une rupture parce que c'est une réussite, c'est un ça demande beaucoup de courage de quitter quelqu'un, heu, donc tu vois, u heu, des amitiés qui durent depuis longtemps et qui sont entretenues, heu, une bonne relation avec telle ou telle personne. Tout ça, c'est des réussites dans la vie, heu, être être une bonne amie, être présente pour les gens autour de toi, heu heu, bien t'occuper de de tes animaux si tu en as ou tu vois, est-ce que est-ce que peut-être essayer de de te poser et heu et tu vois, en fait, petit à petit, au début, tu vas probablement partir des choses assez classiques, heu, donc «Où j'en suis dans ma vie? Est-ce que j'ai déjà eu?» Comme je disais, en fait, exactement, comme j'ai fait, heu, les diplômes et cetera puis après tu élargis, en fait, heu, tu vois? Le fait d'avoir, heu, réussi à, hem, à à se sortir de, heu, de la tristesse émotionnelle d'une rupture, heu, d'avoir réussi à dépasser un deuil si tu en as déjà connu, tu vois, juste, heu, toutes ces réussites de vie, en fait et après, bah, quand tu auras tout noté, tu pourras faire le point sur «Ah! Ouais, quand même, heu, j'ai réussi j'ai vécu tout ça, en fait et je suis passée au dessus».
Mmh. Mmh mh. Mmh. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais, ouais. Mmh mh. Non. Oui, c'est vrai que c'est c'est une bonne idée parce que je j'ai en plus j'ai besoin moi tu sais de de de d'avoir un visuel sur les choses donc effectivement, ça pourrait me permettre d'y voir plus clair et puis de de relativiser un petit peu, heu, ma ma situation et voir de quoi je, enfin et me souvenir plutôt, de que je suis capable de faire des choses même quand ça va pas, heu, forcément effectivement.
Mmh. Et puis tu sais, heu, le le fait de, hem, de chercher à se retrouver, heu, c'est tout à fait normal et mais parfois c'est soulageant, heu, de lâcher prise sur la personne qu'on était avant une relation difficile. De se dire qu'il y a quelque chose qui a été brisé en nous. Aujourd'hui on va se reconstruire mais on va construire des nouvelles choses, parce que, du coup comme, heu, comme il y a cette conscience de ce que tu as vécu, heu, ben, c'est quelque chose que tu ri revivras probablement plus, heu, que qu'il va y avoir une période, dans des nouvelles rencontres, peut-être, qu'au début il y aura un petit peu de méfiance ou peut-être pas du tout. Mais ça fait quelqu'un de différent, tu vois? Tu es quelqu'un de différent aujourd'hui et heu et du coup tu pourras pas te retrouver, mais par contre tu vas devenir une nouvelle personne et tu peux emporter dans cette nouvelle personne tout ce qui était de bon et de bien chez toi mais vu que tu te reconstruis tu peux aussi choisir de laisser des choses qui t'embêtaient chez toi avant la relation.
Mmh mh. Ouais. Mmh. Bah, c'est c'est vrai que j'aime bien ta vision de pas vouloir, heu, bah, finalement redevenir celle que j'étais. Mais d'évoluer avec ce qui ce qui s'est passé. C'est vrai qu'aussi ça peut-être que je me bloque aussi, heu, là-dedans parce que j'essaie de récupérer, heu heu, ma la vision de moi que j'avais avant et que, je finalement en fait, hem, là tu me fais compren enfin, oui tu me fais comprendre et réaliser que j'accepte pas forcément ce qui s'est passé. Et comment j'ai pu accepter ça et que c'est pour ça que j'ai aussi ma confiance qui s'est un peu, heu, un peu cassé la figure. Donc effectivement si j'essaye de plus me visualiser en tant que nouvelle personne et en acceptant, heu, bah, cet échec, heu, cette rupture et en en tirant des leçons. Je f je s ça pourrait ça pourrait effectivement, ouais, m'aider et puis, hem, et puis pas que je me renferme dans dans quelque chose que j'essaie de récupérer, qui qui au final est pas là, est plus là. Mais ouais, c'est une bonne, heu
Mmh mh. Mmh. Mmh, puis tu sais par rapport à par rapport à tout ce que tu dis avoir vécu dans tous les cas il y a un avant et un après, parce que tu as été heu, tu as été victime de de de quelque chose. Et la 1re étape pour se pardonner, parce que là j'entends que que qu'il y a de la culpabilisation envers soi: «Comment j'ai pu me laisser vivre ça?» Heu, quand on est victime on n'est pas coupable. Donc la culpabilité, heu, le le la 1re étape avec tout ce que tu as vécu c'est de se dire: «Bah en fait» de reconnaître ton statut de victime. Et quand on a été victime, bah, forcément il y a un avant un après, une reconstruction. Et surtout pas de culpabilité parce que, tu n'as pas choisi de vivre tout ça. Tu as choisi d'être en couple avec une personne, heu, qui était adorable et derrière il y a un processus qui s'est mis en place dont tu n'es pas responsable. Par contre tu as eu le courage de t'en sortir et ça c'est super. Tu as tu as vu une porte de sortie et tu l'as prise et pour ça tu peux être reconnaissante envers toi-même.
Mmh. Ouais.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 c'est c'est très juste et honnêtement tes mots, ils me ils me touchent, heu, beaucoup. Heu, franchement, je beh, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté, et d'avoir, heu, employé ces termes parce que bon je je pense pas que je vais réussir à tout changer là du jour au lendemain, mais au moins ça me redonne un peu de un peu de courage et heu et ça me donne des pistes pour que je puisse, heu heu, sortir la tête de l'eau puis retrouver ma confiance en évoluant en tant que nouvelle personne. Donc franchement pour ça, merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Merci de de m'avoir fait confiance et puis, heu, je te promets qu'avec le temps et heu et tout ce que tu sais déjà de ce qui t'est arrivé, heu, ça va aller.